Ah! Sì, sì, sì, allora praticamente, <tsk> ehm, io, ehm, vado in in terapia, sono in terapia da un bel po' ehm, in realtà mi ricordo da sempre di essere stata una persona ansiosa, poi, ehm, 4 3, 4 anni fa mi è stato diagnosticato il disturbo ossessivo compulsivo, per cui le 2 cose ovviamente vanno di pari passo. Ehm, <tsk> per cui sì, un po' purtroppo un po' tutto mi mi triggera, mi mette ansia. Cioè ho trovato dei modi per, mhmm, cercare di stare un po' meglio perché non voglio che, ehm, mhmm
Okay. Mh-mh. Sì. Okay. Sì. Okay, quindi certo. Mh-mh. Sì. Mh-mh.
Appunto questa <tsk> quest'ansia e queste cose che sento m mi rovinino la vita, no. Ehm, però sicuramente è molto difficile. Cioè tu hai magari <sighs> mh. Allora sì, ehm, purtroppo per esempio il disturbo ossessivo compulsivo non è come, ehm, una fase depressiva, no. Nel senso ce l'hai, ti passa e amen. È qualcosa di ciclico, cioè ritorna, ehm, peggiora al cambio delle stagioni. Sì, purtroppo sì. Ehm, peggiora al cambio delle stagioni, peggiora prima del ciclo mestruale, <tsk> per cui è è un po' difficile da gestire. Ehm
Certo. Come la gestisci? È una patologia? Non Sì. Certo. Okay, sì, sì, sì. Ah! Ma è permanente? Okay. Mh-mh. Sì. Mh-mh.
Come lo gestisco? Ti devo dire la verità, non ho tutti questi metodi, perché, ehm, purtroppo è un disturbo che si basa sulle s m m sulle paure di una persona, no. Ehm, per cui i io esatto. Dipende tanto. Io ho fatto, ehm, parecchia terapia e quindi un po' sono riuscita a distaccarmi da quei pensieri intrusivi che ho, ehm, per cui adesso mi capita che magari ho un paio di giorni in cui, ehm, il disturbo peggiori tanto e quindi io stia proprio magari male, però ho altri in cui riesco a farmelo scivolare addosso, cosa che anni fa non sarei riuscita a fare. Però non ti sarei
Okay. Sì. Quindi dipende. Mh-mh. Sì. Certo. Sì. Okay. Quindi alla fine il tempo ai aiuta molto.

Quello sicuramente, però non ti saprei dire cioè come lo faccio in particolare. Credo che la terapia mi abbia aiutato ad imparare come fare
Sì. Mh. È vero, cioè, mhmm, per quanto riguarda l'ansia penso che la terapia aiuti molto perché è difficile da gestire da soli. Nel senso che conosco una mia amica che ha, mhmm, spesso gli attacchi d'ansia, ehm, cioè per me sono incomprensibili nel senso che non l'ho mai provato, quindi non so effettivamente da cosa son scaturiti, ehm, come sono gli episodi e, ehm, non lo so, penso che ci sia comunque un'origine, cioè un motivo per cui ti vengano e penso che da soli sia veramente difficile da gestire. Cioè se vuoi veramente forse farli passare serve la terapia, nel senso risolvere il problema originario per non avere più ques questa conseguenza, perché penso sia una conseguenza alla fine.
onestamente. Mh-mh. Okay. Mh-mh. Mh-mh. Certo. Mh-mh. Mh-mh. Assolutamente. Guarda, io ehm, mi è capitato di avere sia attacchi d'ansia che attacchi di panico, ehm, che ovviamente vabbè sono dati no dal mhmm, dalle cose con cui, diciamo, un po' devo convivere per cui ci sono anche tra virgolette "abituata", no. Ehm, però
Mh-mh. Sì. Mh-mh. Okay.
io sono anche dell'idea che, a parte il fatto che un po' tutti abbiamo bisogno di terapia, perché ognuno ha qualcosa
Sì. Sì, sì, sì, concordo.
ehm, di cui dovrebbe, esatto, parlare e cercare di risolvere, ehm, però specialmente queste cose che sono così grandi, ehm, senza terapia purtroppo non le risolvi. Mh-mh.
Da risolvere. Esatto, sì, sì, sì. Sì, perché condizionano la vita. Esatto, condizionano veramente tanto, cioè, s conosco anche molti rag eh ragazzi, soprattutto dopo il Covid, che hanno l'ansia sociale.

Certo, certo. Beh sì, sì, sì, no. Capisco quello che dici. Che poi l'ansia di per sé non è una cosa negativa, ehm, cioè, si può essere ansiosi, ehm, prima di un concerto, no, ma non è non è p a è più mhmm, non è ansia è più forse eccitazione, no, contentezza. Per cui, uhm, l'ansia non è una cosa negativa, diventa però una cosa negativa se detta la tua vita.
Tu capisci quello che voglio dire? Mh-mh, si, è vero. Prima di un esame. Esat esatto. Esatto, sì. Mh-mh, no, n è vero.
Io per esempio, avevo mi ricordo al liceo una delle mie migliori amiche, ehm, che tutt'ora comunque conosco e tante volte scherziamo, no, quando parliamo di queste cose, ci scherziamo su, ehm, ma lei si viveva la scuola ed il liceo in una maniera davvero super, mhmm
Sì. Sì. Mh-mh. Sì. Pesante.
tossica? Mi viene da dire. Ehm, cioè tipo
Okay. Ma nel senso che voleva essere bravissima a prendere voti alti? Okay.
No, no, no, no, no, no, no, no. Lei si viveva proprio, ehm, sai le interrogazioni, i compiti in classe con tanta ansia, specialmente quelli di inglese, perché lei poi, ehm, è stata bocciata 1 anno e ha avuto un po' di problemi con, ehm, la professoressa di inglese che mhmm, cioè proprio non le piaceva, no, non si piacevano a vicenda, ecco. Ehm, e io mi ricordo che lei tipo il l'ultimo anno, ehm, mangiava a malapena per l'ansia, ehm, tante volte s andava a dormire alle 9 e 10 e si svegliava alle 2 o alle 3 di mattina per studiare, ripassare e non riusciva a dormire per l'ansia.
Ah, le interrogazioni. Mh-mh. Sì. Okay. Mh-mh. Sì, sì, sì. Okay. Sì. Eh, s mh-mh. Eh, s sì, sì, sì. Ti condiziona tanto.
Esatto. Eh, e poi giustamente, no, anche i genitori erano preoccupati, ehm, io mi ricordo che in quel periodo avevo cominciato la terapia, ehm, la mia terapista mi consigliò delle, mhmm, diciamo gocce, ehm
Purtroppo. Esatto. Mh-mh. Tranquillanti tipo?